ครับ คือตอนที่ผมทำงานเนี่ย ก็ปล่อยให้ลูกดูทีวีไปเรื่อย ๆ อะครับ อา แบบนั้นเลยครับ
อือ อ๋อ ก็เห็นใจเนาะ เป็นคุณพ่อที่แบบเลี้ยง เพราะปกติ ปกติเนี่ยหน้าที่นี้ ก็คือจะเป็น คุณ แม่เนาะ แต่ว่าพอ อ่า ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเอง อะไรเงี้ย แล้วทำงานไปด้วย ก็เข้าใจเลยอะ แล้วคราวเนี้ยเวลาที่ทำงานเราไปด้วย เลี้ยงลูกไปด้วย เงี้ยค่ะ คุณรู้สึกแบบมีความกังวลใจ หรือเครียด หรือ อะไรยังไงบ้างไหมคะ? เหมือนกับว่า <smacks lips> "โอ้! จะทำยังไงดี" แบบสับสนน่ะ "อ๊ะ! เดี๋ยว ช จะทำงานดีไหม อ๊ะ! เออ ลูกร้องแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย จะต้องไปดูลูกก่อนไหม หรือว่าจะต้องเอางานก่อน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ